Ah ouais? <chuckles> Waouh! Waouh! <chuckles> Ah ouais donc ah ouais, intéressant.
Mais oui, mais femmes et hommes hein! Très bizarre comme truc. Heu, c' ouais, je me souviens, ça m'avait un peu interpellé surtout les hommes quoi. C'est tous pareil, c'est genre, heu, <tsk> la chemise manche longue avec les manches à revers avec un un motif genre soit rayures soit carreaux, la ceinture à plusieurs couleurs tressées en cuir, le pantalon, heu, en velours côtelé l'hiver à à pince
Mmh. <laughs> Ouais. Waouh! D'accord. Waouh! <laughs>
et les mocassins, à l'anglaise quoi, avec les chaussettes à motifs.
<laughs> Et ça c'est et ça ça ça ça faisait style, heu, on est un peu d'une ah ouais, donc, une classe un peu supérieure, ça du coup?
C'est le dandy, dans le dandy, voilà, on appelle ça la mode, oui. Ouais, mais non, parce que, heu, enfin, mais non, mais après je vais <laughs> en chacun ses goûts mais, dans le sens, les coupes sont pas les mêmes. Et puis, heu, et puis c'est des p c'est des populations c'est des populations qui ont pas du tout le même genre de physique non plus. <laughs> Ça <laughs> c'est ça. Du coup ça fait un style, heu, vraiment très particulier, mais moi mais c'est pas c'est pas désagréable, mais c'est vrai que ça interpelle.
<laughs> <laughs> Mmh mh. C'est trop marrant. Bah oui, c'est des c'est des latins, heu, <chuckles> du sud de l'Europe. <laughs> <laughs> C'est intéressant de voir ça, comment ça veut forcément copie copier
Avec les cheveux gominés comme ça. <laughs>
mais tu sais que, en parlant justement, heu, il y a une série télé que j'avais vue qui était année, heu, dans ces années-là, années 50 en Espagne. Bah, c'est c'était le style un peu, heu, les gr les mecs, grosses moustaches, heu, les cheveux en arrière. <laughs> Ah, les Espagnols, ils sont marrants. <laughs>
Bah voilà, ça a toujours ça a ça a toujours pas move on quoi. <laughs> Ouais, mais c'est comme ça, c'est des trucs propres au ah c'est des microcosme culturels parce que ça c'est vraiment typique sévillan. C'est pas toute l'Espagne, c'est le sud de l'Espagne, mais vraiment typique sévillan par quartier, heu, du coup c'est c'est heu c'est des tout tout le monde se connaît dans cette ville alors que franchement, c'est une grande ville en plus c'est ça qui est hyper bizarre.
Mmh mh. Mmh mh. D'accord. Ouais. Est-ce que tu avais l'impression que, mmh, il y avait, heu, quelque chose à retenir de tout ça? Quand tu vois ce ce cette manière de fonctionner, de est-ce qu'il y a un truc que ça t'a apporté, heu, je sais pas, quelque chose?
Ouais.

Ouais, je trouve que bah, il y a une division qui se crée, heu, malheureusement. Moi, j'ai cette impression que ça va dans des extrêmes un peu en Europe aussi mais il y a quand même pas mal de personnalités publiques qui, de plus en plus, s'ouvrent sur beaucoup de sujets tabous et qui essayent de faire remonter des valeurs, heu, humaines profondes.
Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Ah, bah, ce serait nécessaire parce qu'ils ont ils ont tout perdu, hein. Moi, j'y ai passé du temps et j'ai voulu bah, oui et j'ai ce qui m'a fait ne pas rester, c'est justement parce que c'est un pays qui a qui a perdu ses s des des valeurs, les principes, en fait. C'est comme s'ils se sont ils se sont battus pendant des années à qu'il y ait plus de principe pour un peu être un peuple qui fait ce qu'il veut et maintenant qu'il le fait dans tous les sens, bah, il faut qu'on récupère un peu les trucs, donc tant mieux si ça arrive. Moi, mais mais moi, j'ai vu j'ai vu des situations où, heu, c'est vraiment «Ne touche pas!», «Approche pas!», mais des trucs très simple. Oui, les mains sur l'épaule pour être pour être chaleureux, c'est c'est c'est c'est gravissime, c'est, heu, ça change un peu l'état en de manière un peu négative et je me et je me suis vu être ici et dire à ma mère: «Ne parle pas aux gens!», «Ne dis pas ça!», alors qu'en fait, il y a rien. Tl y a rien, tu vois et ça, c'est, heu heu, pas négatif mais, justement, je j'aime beaucoup, moi, quand j'entends ce que tu me dis et et quand je vois mes rapports avec des gens qui sont plus africains ou même hein, même, hein, même de d'Europe de de l'Est, un peu, c'est qu'il y a il y a un p il y a ce côté, heu, l'autre n'est pas un danger. L'autre, il est peut avoir du bon à apporter et ça, c'est un truc qu'il faut garder.
C'est vrai? Mmh. Ouais. T c'est vrai? Mmh. C'est vrai? Mmh. Mmh mh. Mmh mh. Mouais mais c'est bizarre, ouais. S ouais, c'est c'est bizarre, hein, parce qu'on est censés être quand même les pays, heu, qui mon soi-disant, qui montrent l'exemple un peu, heu, comment dire, heu, économiquement et civiquement supérieur un peu. Il y a cette espèce de il faut dire ce qu'il est, il y a ce sentiment de supériorité un peu sur le reste et pourtant et pourtant au au lieu d'apporter, heu, quelque chose de c'est vrai que ça a tendance au quotidien mais ensuite, heu, c'est dans l'intimité peut-être où se révèle, heu, plus, heu, la la vraie nature des gens mais c'est vrai que c'est dommage parce que faudrait se dé faudrait un peu se détendre, quoi. <laughs>
Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Complètement. <chuckles> Ouais. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. C'est vrai. Moi c moi, ce qui me rassure, c'est que, bah, il y a des pays où je vais, je croise des francophones, ça se passe très bien et j'ai remarqué ça. Il y a un truc, des fois, avec les francophones qu'on est à l'étranger, on se capte direct, ça passe, direct, on est, genre, on se reconnaît, ça, je kiffe, ça je <laughs> ouais/ <laughs> <laughs> C'est clair. C'est trop ça! Va pour la rosette, heu, au supermarché!
Ouais, oui. Et c'est bah, après, c'est souvent les expatriés, heu, <chuckles> bah, tu te rattaches à ce que tu peux, un peu de camenbert, hein. <laughs> Eenfin, en tout cas à l'époque, c'était comme ça! <laughs> <laughs>

Ouais.
Et et elle me dit: «Faut jamais voir les choses comme ça, il faut toujours être, heu, positif et accepter ce qu'il y a autour», et tout et tout ça et c'est vraiment intéressant, je trouvais et j'avais j'avais beaucoup aimé. Ça avait vraiment changé un peu les choses, ma perspective, en fait, de comment on approche la situation et comment on considère, en fait, les autres. J'avais beaucoup aimé ça. Ouais, je sais pas tu as une expérience, toi aussi? Mmh mh.
Pas faux. Ouais. Ouais. Ouais. Heu, j'avoue, hem moi je dirais interculturel, ce qui m'a le plus, heu, changée. Donc donc une vraie rencontre, heu, pour moi, c'était les Sévillans en Espagne.
Mmh mh. D'accord.
Parce que, enfin tout de suite quand on arrivait moi j'étais extrêmement timide et introvertie.
D'accord, mmh mh.
Et heu, quand je suis arrivée dans cette ville, heu, j hem, j'avais j'avais acheté un petit, heu, heu, vous savez les livres, heu, les livres plans avec les lettres, heu, à l'anc à l'ancienne, quoi. <chuckles>
Ouais. Un peu D'accord, un peu comme un guide un peu? Quelque chose comme ça?
Ouais, mais vraiment, c'est c'est vraiment la carte de la ville dessinée à la main et en fait, heu
Ah je vois, oui je v je vois c'est quoi. OK. <laughs> D'accord.
<laughs> J'adore. <chuckles> J'avais acheté ça et je me je me visitais la ville, heu, avant avant de commencer les cours
Mmh mh. Mmh mh.
et heu, j'étais un m un moment, j'étais vraiment perdue, heu, heu et je rentre j'étais rentrée dans un bar et je me souviens, il y a et je je m'étais assise pour commander un truc à boire parce qu'il faisait méga chaud et tout de suite, heu, tout le monde, heu, autour du bar parce que les gens mangent beaucoup au bar, là-bas.
D'accord. Mmh mh. D'accord. D'accord, OK, un peu comme bistrot en je dirais on dirait?
Ouais, c'est ça, mais c'est même s'il y a plein de table avec des chaises, ils vont préférer être au bar pour se taper la discute avec le le avec le serveur ou voilà, c'est oui, ils sont très, très, très, très sociables, et heu, ils m'ont demandé ce que je faisais là, heu, qu'est-ce qui m'arrivait, s'ils pouvaient m'aider, ils m'ont guidée et tout et et et c'est plein p c'est à chaque fois de tomber sur plein de gens comme ça différents, heu, le soir de sortir avec, heu, je je en à l'époque, j'étais en coloc
Mmh. D'accord. <laughs> OK, donc beaucoup plus sociables, quoi. <chuckles> Mmh mh. D'accord. Ouais. OK. Mmh mh. D'accord. OK.
heu, on sortait avec, heu, donc avec les colocs et tout, on croisait des gens, heu, on avait croisé des gens à un spectacle de de flamenco et en fait, c'est des très, très longues tables où on est tous assis les uns à côté des autres
Mmh mh. Ouais. D'accord.